Ya, e en büyük sebeplerden biri çok yakınımda olmaması. Eee, bir de biliyorsun, biliyorsun yani, eee, spora gittiğiniz gittiğinde ya da işte oradan dönerken bazen geç saatlerde dönüyorsun ya da işte bazen okuldan, işten dönüp gidiyorsun. Yakın olması çok önemli, yürüme mesafesi olması çok önemli. O tekrar çünkü araya bir toplu taşımayı koyduğunda veya uzak bir mesafe olduğunda gitme enerjin ve motivasyonun daha da düşüyor. Eee, şimdi tekrar oraya bineceğim, gideceğim, orada yapacağım, akşam 1 saati ordan tekrar binip geri döneceğim vs. Onunla alakalı bir eee, bir sıkıntı oldu aslında. Zaten futbol oynayacak ortam pek fazla yoktu, ııı, çünkü hani bir takım sporu olduğu için. Imm, dövüş sporlarıyla alakalı da genelde gerçekten çok uzaktaydı, fitness ve dövüş sporlarıyla alakalı kısım. Aslında en büyük sıkıntılardan biri bu oldu, sürdürme konusunda. Kendim, eee, kendi ortamımda da egzersiz yapıyorum ama aynı şekilde olmuyor tabii ki.
Hımm, peki. Doğru. Aynen. Anlıyorum. Hı hı. Güzel.